Tudo bem também, eh, deixa eu te perguntar alguma coisa aqui, tô aqui nessa sexta-feira pensando, você já experimentou alguma comida exótica? Como foi essa experiência?
Hum. <chuckles> Hum, então, você sabe que eu eu tenho impressão que eu já devo ter experimentado algumas, mas uma, por exemplo, que eu me lembro bem, eh, eu morei na França durante um tempo, então, e pra mim, eh, uma coisa que era diferente e que eu experimentei e gostei foi o fígado de pato. E e exato, foie gras. Eu eu assim, eu não normalmente não como fígado de bicho nenhum, né, não como fígado, não gosto, já já experi
Hã. Hã. Hã, que legal. Hã. Ah, o foie gras. <laughs> Aham. Nem o de boi você come?
De boi não, de boi não consigo comer, não gosto do gosto
Hum. <laughs> Nem quando tá com baixa de ferro no corpo? <laughs>
e, n não, é exatamente isso, porque às vezes eu me lembro até uma vez que o médico receitou pra minha mãe, né, porque e a minha mãe não gosta muito de carne e dizia: "Não, tem que comer fígado, porque tem bastante ferro e tal", olha, eu acho que
Hã. Sim. Ah, sim. Pra quem tem deficiência de ferro é tudo, recupera super rápido.
Eh, eh. É, então, e eu não consigo. Agora, o fígado de pato, eu acho assim, talvez, seja eu sempre digo que a comida ela tem também um pouco de sentimento, né, é o fato da gente, eh, de ter estado lá na França, de, né, m eu morei lá.
Hã. Aham, com certeza. Sim, te teve toda a experiência.
Exato, a experiência que conta e depois é o seguinte também, não é só o o fígado de pato ali, né, é você come aquilo numa tostada, daí você coloca aquela geleia de figo, que eu também não gosto de figo, <laughs> mas é engraçado, porque só o eu como s eu só como nesse o fígado é só assim e com a geleia de figo, o figo é só assim. <laughs>
Aham. <sniffs> Sim. Sim. <laughs> Aham. Olha, mas você foi chique. Se você for falar pra outra pessoa, ela vai falar assim "Nossa, mas você foi super chique, você comeu fígado de pato", e olha que pra eles aqui atualmente moro na França e pra eles aqui comer o fígado de pato é muito ligado a ocasiões especiais, assim, eles comem no Natal, eles comem em alguma festa especial, tipo, num casamento, não é uma comida de dia a dia, é uma comida, assim, que é pra celebrar, que é especial pra eles e eu acho isso muito legal, que pra mim também é muito diferente. Eu não tive coragem de provar até hoje, pra ser muito sincera, porque eu vejo a cara, eu não acho bonita.
Olha. <chuckles> É. Hã. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, não? Olha. Olha.